É, então e aí ele tem uma amiga que é super introvertida também, ela é até um pouco grossa na verdade. E aí ela comenta que eu sou introvertido, aí eu falei para ela, falei, assim: "Gente, quem" eu falei para ele, falei, assim: "Nossa, mas quem é ela para falar de alguém?" Ele percebeu até ficou quieto, sabe.
Uhum. <laughs> <chuckles> Pô, você falando de mim? Nossa!
É, assim, nossa! E eu ain
Você me parece uma pessoa extrovertida, você fala bem, você se comunica bem, mas a gente can a pessoa cansa, né, de falar o tempo todo.
Cansa, que nem sábado, era para gente ter ido para um bar
Uhum.
um bar, assim, que tem show de drag, uma coisa super divertida, parece que você volta aí para os anos 80. E a gente foi foi divertido, depois eles quise eh, dep só que ele levou essa amiga e o e o atual dela, que é assim, ele é bem sem noção, sabe.
Ai que legal. <chuckles> Sim. Aham. É como, assim, sem noção? O que que é que ele faz fora da caixinha?
Sem noção, ah, ele bebe, aí ele faz umas piadas que ninguém vê graça e tal. E uhum. Ele é desagradável e até me impressiona que ela é uma pessoa que julga tanto os outros
É, aquela pessoa desagradável, né. Uhum.
na hora de escolher algo para ela, ela escolhe tão mal.
É, complicado, né.
S aham. É eh, é interessante mesmo de se observar.
É, porque quem muito julga, não se julga, né. Então provavelmente é, ela gosta de apontar, mas os problemas dela ela não está nem aí.
Uhum. É mais fácil apontar para o outro, né. Uhum. E aí eu parei e aí por exemplo, eh, eu expliquei para ele, ah, de necessidades minhas em um relacionamento e ele ficou me olhando com uma carinha, assim, de de: "Ok, vou tentar", mas eu estou percebendo que <clicks tongue> não não é, entendeu? Não é.
Uhum. Sim. É, que não tem aquela o encaixe perfeito, é isso que você nota?
O encaixe tem. <chuckles>
Não, digamos, o encaixe de pele a pele tem, é o mais o encaixe de personalidade no caso. É.
<laughs> Isso. En De personalidade, de linguagens do amor também eu acho que isso aí pegou muito para mim. En uhum.
<chuckles> É, é complicado, né, porque no relacionamento mais para frente a gente precisa dessa cumplicidade digamos, assim.
É, então então eu percebo que eu ah, a gente ainda vai tentar um pouco mais por se gostar e porque a nossa vida vai melhorar tanto a minha quanto a dele, em vários aspectos, mas eu vou come confessar para você que esse final de semana
Sim. <chuckles>
eh, colocou umas rachaduras, assim, na estrutura, de algo que já é tão novo, entendeu.
Ai.